ده حقيقي، ده حقيقي. طيب، الفترة الأخيرة سمعت من كذا حد بيقول: "أنا نفسي أ أروح مكان وأقابل حد ما يعرفنيش وأقعد أتكلّم معاه وأطلّع اللي جوّايا، يكون حد ما يعرفنيش، مش هاشوفه تاني بعد كده، عشان أعرف أخَرّج اللي جوّايا بأمان."
إمم.
تفتكري، آآ في في حياتِك الشخص اللي أنتِ تعرفيه وتقدري تخرّجي اللي جوّاكِ بأمان، زي إحساس نفس الناس اللي بتحكيه ده؟
إمم. بُصّي، أنا عايزة أقول لِك إن يعني أغلب الناس فعلًا بتقول الإحساس ده، وعايزة أقول لِك إن أنا فعلًا، آآ كنت جات عليّا فترة كان نفسي فعلًا أ أعمل حاجة زي كده، يعني كان نفسي فعلًا عارفة أمَّا تحسّي إن أنتِ عايزة تروحي تقعدي ساعتين، 3 كده مع شخص تحكي له قصة حياتِك وتمشي وتسبيه وفعلًا ما تشوفيهوش تاني، كإنّه شخص مش موجود أصلًا، يعني مش في الدنيا أصلًا، <chuckles> حد مَلاك كده ينزل يسمعِك ويمشي. أيوه.
أيوه. <chuckles> حد ما يعلّقش، ما يقولش، آآ، ف ما يعَقّبش عليكِ، ما يروحش يحكي لحد اللي أنت حكيتيه. آآ، يعني ساعات المشاعر بتبقى جوّه الإنسان هو آآ
خالص. بالضبط. ومش عارف يصيغها. فاهمة؟ يعني فكرة إن آه، ومش ع
آه، مش عارف يصيغها، عايز يطلّعها بكل عشوائية، عايز يطلّعها زي ما هي من غير تجميل ولا تزويق. يعني أ اللي هو أنا باكرهك، أنا باكرهك، أنا باحبك، أنا باحبك حتّى لو باحب حاجة غلط، يعني يعني أوقات تحسي إن إن الناس عايزة تطلع برّه برّه الصح والغلط، برّه التقييدة دي، أيوه أنا نفسي أعمل الغلط ده، أنا أنا عملت الغلط ده، <laughs> يعني يعني ح سبيوني. <chuckles>
أيوه. إمم. ما يقعدش يفكّر أيوه. أيوه. أ دي حقيقة فعلًا. أيوه. <laughs> أيوة بجد، عايزة أقول لِك بجد أنا ممكن تكون أيوه. <laughs> أنا ممكن تكون صاحبتي إن أنا باقول لك عليها دي فعلًا أنا من من أكتر الناس ممكن تكون أكتر من أختي كمان، يعني ما أعرفش بصراحة ده بسبب إيه؟ بس هي فعلًا من أكتر الناس اللي أنا باعرف أتكلّم معاها فعلًا زي ما بتقولي بأمان، بس عارفة برضه في نقطة فاصلة، كده ما بين إن الشخص ده عارفِك وعارف عيلتِك آآ وعارف يعني حاجاتِك الشخصية كُلها، حياتِك الشخصية، يعني عارف عارف بيتِك وعارف أهلِك، عارف باباكِ، عارف مامتِك، عارف إخواتِك، الكلام ده كُلّه، فبتحسّي دايمًا برضه إن أنتِ مهما آآ حسّيتِ بالأمان ومهما حسّيتِ إن أنتِ مرتاحة في الكلام وع وعارفة ومتأكّدة جدًا برضه إن الشخص ده مش هيحٌكم عليكِ، بس في حاجات لا تُجرأي إن أنتِ تتكلّمي عليها مع حد، لا تُجرأي إن أنتِ تنطقيها أصلًا، لإن أنتِ عارفة إن أنتِ حتّى لو نطقتيها، مش إن حد هيحُكم عليكِ، بس لأ، أنتِ لمّا تقوليها، أنتِ حاسّة إن أنتِ أثبتِّ الحقيقة دي، الحقيقة طول ما هي جوّاكِ وأنتِ مش بتواجهيها، أنتِ حاسّة إن أنتِ بتتجاهليها وخلاص، بس وقت ما بتتقال، وقت ما بتتنقِط إمم.
آه. وك وكإنّك آه، وكإنّك لمّا هتقوليها يبقى حطّيتِ نفسِك في صورة معيّنة أنتِ مش حابّة إنِّك توصّليها للشخص اللي قُدّامِك.
إمم.